สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ทางนั้นเป็นยังไง ทางนี้ฝนตกค่ะ?
ฝนตกเหมือนกันค่ะ ฝนตกทั้งวันเลยคะ จะตากผ้าก็ไม่ได้ ตาก <chuckles> เพราะฝนตก
อู๊ด เหรอ ทางนี้ตกแบบแป๊บเดียวเอง แค่แบบ 1/2 ชั่วโมง ตกแบบหนักมาก แล้วก็เพิ่งหยุดไป เออ แต่ก็
อ๋อ อันนี้เหมือนก็ ตกทั้งวันเลย
โอ้ด ก็เย็นสบายนะ
ค่ะ อันนี้ เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลย แต่ ล ค
อืม
อันนี้เริ่มทำ เอิด เริ่มทำงานหรือยังคะ?
โอ้ ทำมาได้สักพักใหญ่ ๆ แล้วค่ะ กลางคนแล้ว วัยกลางคนแล้ว
อ๋อ แล้วรู้สึกว่าการเริ่มต้นทำงานตั้งแต่อายุยัง น้อยเนี่ย รู้สึกว่า มันดีไหม หรือว่า อุ๊ย มันเร็วไปไหม? อะไรอย่างงี้ เออ <chuckles>
ดีค่ะ ไม่เร็วไป เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่ ก็ไม่รู้ว่าน้อยไหม ก็ 20 ก็ทำงานแล้วนะ เออ ก็แบบว่า เพราะว่าเรียนมหาลัยเปิดไงคะ ก็จะมีเวลา อา อย่างตอนกลางวันก็แบบไปทำงานได้ ก็จะลาไปแค่ตอนช่วงสอบ อย่างงั้นน่ะค่ะ
อืม อะฮะ โอเค ค่ะ แล้วเรารู้สึกว่า มันลำบากไหมกับการทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย อะไรเงี้ยค่ะ?
ไม่ลำบากเลย ตอนนั้นรู้สึกแบบ จริง ๆ แล้วมันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องทำนะ จำเป็นของชีวิตน่ะ แต่ว่าไม่รู้สึกลำบาก เพราะว่าสนุก
อืม อืม <tsk>
ได้หาเงินใช้เอง ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ได้ เอ่อ ได้ทั้งไปทำงาน มีเพื่อนทั้งที่ทำงาน แล้วก็มีเพื่อนทั้งที่เรียน
ก็ดี ดีเลยค่ะ
ใช่ สำคัญคือได้ตังค์ <chuckles>
<chuckles> ใช่ เห็นด้วยเลยค่ะ ทำงาน คือเหมือนนี่เพิ่งเรียนจบ ใช่ไหมคะ แต่ว่าก็ได้เคยเข้าโครงการพวกแบบ work and travel อะไรอย่างเงี้ย เราก็ได้ปะ แน่นอนคือได้ประสบการณ์ ใช่ไหมคะ เรื่องการทำงาน เพราะว่าเราก็ไม่เคยผ่านตรงนั้นมาเหมือนกัน พอเรียนจบเราก็ อุ๊ย! เราไม่มีอะไรทำ มันต้องมีเวลาว่างก่อนที่เราจะรับปริญญาแน่เลย ก็เลย งั้นเราไปทำงานหน่อยดีกว่า เพราะว่า ไอ้โครงการนี้มันก็ได้แค่ตอนเราเรียน หรือกำลังจะเรียนจบ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ
<chuckles> เออ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อะฮะ
ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ อย่างหนึ่ง แล้วก็ได้เงินด้วย อย่างที่บอก ก็คือยิ่งทำงาน ก็ยิ่งได้ เงิน ใช่ไหมคะ? ค่ะ
อืม ใช่ มันแบบมัน มันรู้สึก มันรู้สึกว่า เรามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
แล้ว ใช่
อา ไม่ได้รู้สึกแบบอายุ 20 แล้วยังแบบ โอ๊ย ยังต้องไปเที่ยว ยังต้องไปเดินห้างอยู่เลย ยังรู้สึกว่า เผลิบ เพิน ทำให้เริ่มมีความรับผิดชอบว่าต้องไปทำงานนะ
แล้วก็ อา ใช่ อา ใช่ รู้สึกว่า แล้ว อีกอย่างหนึ่งคือ ด้วยความที่ถ้าเรา เราเริ่มทำงานตอนที่อายุยังน้อย เรายังมีแรงที่จะทำงานถูกไหมคะ?
เออ
ใช่ไหม <chuckles> พอ
ถูก เรา เรา เรารู้สึกว่ามันมีพลังไง เรานอนวันละ สองสาม ชั่วโมงก็ได้
ใช่ ใช่ คือเมื่อก่อนเป็นคนที่เอเนอร์จีเยอะมาก แล้วยิ่งโตขึ้นเอเนอร์จีก็ ยิ่ง ลดลง เลยรู้สึกว่า อุ๊ย งั้นเราต้องรีบทำงานแล้ว ก่อนที่ว่า อ พอเรายิ่งแก่มากกว่านี้เราจะยิ่ง ไม่ไหว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ รู้สึกว่าตอนแก่น่าจะเอา อ ป เวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าที่จะทำงาน อาจจะหาอย่างอื่นทำไปด้วยระหว่างทำงาน แต่รู้สึกว่ายิ่ง อายุน้อยเท่าไร เราทำงานแล้ว รู้สึกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่เราแก่กว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ อา ถูก ๆ เพราะว่ามัน ก็เห็นด้วย บ้าง แล้วก็เห็นด้วย มีบางส่วนที่อยากจะเพิ่มเติม เพราะว่า เอ่อ อย่างที่อายุเพิ่มขึ้น ก็นอกจากยัง ตัว โดยเฉพาะส่วนตัวเองอะ ถ้าขอแชร์ก็คือ ส่วนตัวยังสนุกกับการทำงานอยู่ ยังแบบว่า เออ ยังสนุกกับการไปเจอคนอื่น ยังสนุกกับการรันพรอเจกต์ใหม่ ๆ อะไรงั้นน่ะ เออ มันรู้สึกเหมือนแบบ อาจจะเพราะว่าในใจเราอะ เรารู้สึกว่า เรายังมีความ
<laughs> ค่ะ ค่ะ เออ เฮ้ย! ดีค่ะ
เป็นเด็ก หรือว่ามีเรื่องที่เราอยากจะเรียนรู้อีก เออ เหมือนเรายังไม่เต็มอะ เหมือนเรายังไม่ เต็ม เราอยากไปอีก เราอยากทำอีก เราอยากรู้อีก อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม
ใช่
แล้ว แล้ว ส แล้วรู้ รู้สึกว่า อยากทำงานไปจนถึงอายุเท่าไรคะ? หรือไว้ทำงะ อุ๊ย! ทำงานได้จนเกษียณเลย อะไรงี้
ไม่คิดว่าจะเกษียณนะ
คือหมายถึงว่า
อาจจะเกษียณ แต่ ใช่ ทำไปได้เรื่อย ๆ ถึงแม้ว่า อ่า จะเกษียณอายุ 60 แล้ว ก็ยังแบบจะหาอะไรทำ ใช่ ยังอยากทำงานอยู่ ยังหา ยัง หาอะไรมาขาย หรือว่า เอ่อ อยากจะมาทำอะไรที่ มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ว่า ส ส่วนที่เหลือก็ได้เอาไปทำบุญ อย่างเงี้ยค่ะ
ทำไปได้เรื่อย ๆ ยังอยากทำงานอยู่ อ๋อ อุ๊ย! ดีจังเลย อุ๊ย! ดีจังเลย อืม อุ๊ย! ดีจังเลย
เออ อยากทำอย่างงั้น อืม
เฮ้ย นี่รู้สึกว่าพอเรียนจบมา ใช่ไหมคะ แล้วก็ไปเวิร์ก อะไรเงี้ย แล้วรู้สึกว่า อุ๊ย! เราต้องมี แพลน แล้ว แล้วเรา อยากจะทำงาน ตั้งตัวนู่นนี่ นั่น ตอนอายุเท่าไร ๆ ๆ แล้วเราอยากจะเกษียณอายุเท่าไร เพราะรู้สึกว่า เราน่าจะไม่ชอบทำงานไปตลอดชีวิต แน่ ๆ ก็เลยรู้สึกว่า
ค่ะ ค่ะ เราเคยมี มีเพื่อนแบบนี้ เราเคยมีเพื่อนที่แบบ "โอ๊ย! เดี๋ยวฉัน 40 ฉันเกษียณแล้ว ฉันจะนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ ฉันจะเที่ยวอย่างเดียว"
แล้วเป็นยังไงคะ?
ไม่ค่ะ เพื่อนยังทำงานอยู่
อืม <chuckles> พอเรารู้สึกว่า รู้สึกว่า ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า โอเค เราจะเรียนจบอายุเท่านี้ เราจะไปเรียนต่ออีก สอง ปี อะไรอย่างงี้ แล้วเสร็จแล้วก็ทำงานในบริษัท แล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเอง อะไรอย่างงี้ แล้วรู้สึกว่า อุ๊ย! เรามีธุรกิจ เป็นของตัวเอง เราตั้งตัวได้ แล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเดินต่อได้ โดยที่เราไม่ต้องมาคอยดูมันตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย ช่วงนั้นค่อยเกษียณ
เออ ค่ะ อืม อ้อ ที่มันเป็นแบบ อา ๆ ๆ ที่มันเป็นแบบ Passive income ใช่ไหม?
อะไรประมาณนั้นค่ะ ก็คือเป็น Passive income
โอ้ ก็เป็น ก็เป็นแนวทางที่ดีนะ
ค่ะ ก็เป็น Passive income ด้วย แล้วก็เป็น เขาเรียกอะไร มันเป็น passive ที่มาจากการที่เราทำธุรกิจของตัวเองด้วย อะไรแบบเนี้ย เพราะรู้สึกว่า อยากเอาเวลา หลังจาก
อา
50 ไปเที่ยวมากกว่า อะไรแบบนี้
อ๋อ มันก็มีส่วน มันก็ มันก็ สะ แต่ว่า แย่อย่างเราคิด ก็คือมันสามารถที่จะทำควบคู่กันไปได้
รู้สึกว่า ค่ะ อา นึกออกเลยค่ะ ก็คือทำงานไปด้วย แต่ว่าไม่ได้ทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อน แต่ว่าก็ยังทำอยู่บ้างเรื่อย ๆ ไรอย่างงี้เปล่า?
ใช่ ๆ สรรเวลาได้ ท ช ถูกต้อง ๆ เลยค่ะ มันเลยทำให้แบบว่าเวลาทำงานเนี่ย ไม่ว่าจะเริ่มเร็วหรือว่าเริ่มช้าน่ะ เราจะไม่รู้สึกว่ามัน หนักหนา หรือว่ามันยากลำบาก
แล้วก็เที่ยวไปด้วย ใช้ชีวิตไปด้วย อืม เข้าใจค่ะ อืม เข้าใจ
มันรู้สึกแบบมีความสุข แล้วก็เอนจอยไปกับชีวิตใน ในแต่ละก้าวของเราอะ
อา เข้าใจค่ะ
ใช่ ๆ
แต่ยิ่งเราเริ่มทำงานตอนที่อายุยิ่งน้อยเท่าไร ประสบการณ์เรามันจะยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม ใช่ไหมคะ?
ใช่ ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง ประสบการณ์มากขึ้น มีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้น
คือเหมือนเราเริ่ม ใช่ เหมือนแบบ เฮ้ย! เราทำงาน สมมุติเราทำงานพาร์ตไทม์มาตั้งแต่อายุ 18-20 แล้วพอเราเรียนจบ อย่างน้อยเราก็เคยมีประสบการณ์ทำงานเรื่องการทำงาน พาร์ตไทม์แล้ว เราสามารถต่อยอดไปทำงาน full-time หรืออย่างอื่นได้ มากกว่าการที่ อุ๊ย! 20 จนถึง 24-25 เราไม่เคยทำพาร์ตไทม์มาเลย เรา เราเริ่มทำตอนที่เราเรียนจบ แล้วเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์อะไร เลย มันอาจจะยิ่งยากกว่า อะไรแบบนั้นหรือเปล่าอะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ถูก เพราะว่าบางทีเราก็เหมือนแบบ เรายังไม่เรีย เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบไง ถ้าอายุยังน้อย เราเคยได้ทำพาร์ตไทม์บ้าง แบบเราไปงาน ช เข้างานสาย หัวหน้างานเขาก็ดุเนาะ อ่า เราก็จะได้เรียนรู้ว่าแบบ สังคมการทำงานมันเป็นแบบนี้นะ เออ
ใช่ ใช่ ๆ เรียกว่า ค่ะ ใช่ เรียกว่า ได้ เรียนรู้การใช้ชีวิต <gasps> ใช่ไหมคะ?
ใช่ ถูกต้อง ใช่ แล้วอย่างงี้เนี่ย ตอนที่เรียนเนี่ยเคยทำงานที่แบบ นอกจากพาร์ตไทม์แล้ว เคยทำงานที่แบบคิดว่าจะใช้ตรงเนี้ย ไป ทำต่อเนื่องหลังจากที่เรียนจบไหมคะ?
คือเคยมีแค่แบบว่าฝึกงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นช่วงฝึกงานตอนเรียน อะไรอย่างงี้ แล้วก็รู้สึกว่า อุ๊ย!
อืม
เราจะ อาจจะทำงานสายนี้นะ อะไรแบบเนี้ย ก็คือตอนนั้นฝึกผู้ช่วยกล้อง ก็คือเรียนฟิล์ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยลองฝึกผู้ช่วยกล้อง เราคิดว่าเราชอบถ่ายภาพ ชอบเกี่ยวกับ การเอ่อ คิดช็อตภาพ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ก็เรียน <chuckles> แล้ว สุดท้ายก็รู้สึกว่า พอจบมาก็ไม่น่าจะเอา ส สายนั้นมาใช้ แล้วก็จะมีตอนที่ก่อนเรียนจบ ที่แบบว่าเราทำจุนเสร็จแล้ว เราเหลือช่วงว่างก่อนรับปริญญา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ต้องทำจุนอยู่ด้วยนะคะ เป็นเล่ม เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ต้องทำตรงนั้นด้วย แล้วก็ทำงานตอนที่ อยู่ที่ต่างประเทศด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่างานตรงนั้นน่าจะได้ใช้ เพราะว่าทุกวันนี้ก็เอางานตรงนั้นมาสมัครเป็นงานหลังเรียนจบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พวกแบบว่า
ค่ะ ค่ะ อืม อา
พวก คอนซูเมอร์เซอร์วิซ service mind อะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าได้ใช้แน่ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ! โอ้ ดีจังเลย มันก็เลยเป็นผล จริง ๆ แล้วมัน การทำงานเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยอะ ยังไงมันก็เป็นผลดี มัน พี่ยังมองไม่เห็นผลเสียเลยเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือ คือต่อให้ ณ จุดนั้นเราจะไม่ชอบการทำงาน อึ ร หรือรายละเอียดงานที่เรา ช ทำ ณ จุดนั้น แต่พอเราทำเสร็จ เราทำจบ หรือว่าแม้แต่เราลาออกแล้ว ไอ้ประสบการณ์ตรงนั้นยังไงมันก็ต้องย้อนกลับมาให้เรา อ มองเห็น ม มันสักวันหนึ่งว่า เอ๊ย เราสามารถเอาจุดนี้มาใช้ได้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ไหมล่ะคะ
เออ ๆ ๆ ค่ะ อืม อ๋อ แล้วเคยนึกเสียใจไหมคะ หรือว่าเสียดายเวลาไหมคะ? ว่าแบบว่า เอ๊ย ตอนที่เราแบบเป็นแบบเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราต้องมานั่งทำงาน เวลาว่างของเราควรจะไปเที่ยวเตร็ดเตร่กับเพื่อนนะ อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ ไม่นะคะ รู้สึกว่า คือ ลุ คือด้วยความที่รู้สึกว่า ทุกอย่างที่ตัวเองเลือกเป็นสิ่งที่มั่นใจแล้วว่าจะไม่เสียใจทีหลัง เราเลือกที่จะทำอันนี้แล้วเราจะไม่เสียใจว่า เอ๊ย เราจะเสียดายไหม ที่เราไม่เลือกอีกทางหนึ่งมากกว่า รู้สึกว่า คิด แต่ละ ตัวเองคิดแต่ละอย่างดีแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เออ สึกว่า ถ้าเราเลือกที่จะทำงานมากกว่าเรียน หรือว่าเราเลือกที่จะเที่ยว มาก กว่าเรียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกว่า เราเลือกแล้วว่า โอเค เราจะต้องยอมรับผลที่ตามมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า ใช่
อ๋อ อืม ค่ะ อืม ก็เลย ค่ะ ก็เลยทำให้การทำงาน ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเนาะ
ค่ะ ร อ เรารู้สึกว่า การทำงานมันต้องมีเครียดอยู่แล้ว แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหาความเครียดอย่างงั้นตรง ยังไงมากกว่า อะไรเงี้ยค่ะ แล้วอีกอย่างผลลัพธ์ที่ออกมา มันก็ต้องมีข้อดีบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรา เราอยากมองเห็นที่ข้อดีมากกว่าว่า "อุ๊ย! ทำงานเหนื่อยจังเลย ทำงานได้เงินน้อยจังเลย" อะไรอย่างงี้มากกว่า
อา อืม เออ ชิ
แต่อยากมองที่ว่า "อุ๊ย! มันให้ประสบการณ์เรานะ เราเจอคนแบบนี้นะ" อะไรอย่างนี้มากกว่า ค่ะ ก็
อืม ๆ ๆ แล้วอย่างเงี้ย อย่างเริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าถ้าย้อนเวลาได้อะ ก็ยังอยากทำอยู่ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อยากค่ะ ก็ยังรู้สึกว่า ถ้ากลับไปได้ก็เลือกที่จะทำ เพราะว่า เชื่อว่าเราได้อะไรแน่ ๆ จากการที่เราทำงานตั้งแต่ตอนนั้น ค่ะ ยังไงมันก็สามารถต่อยอดได้แน่นอน ค่ะ แล้ว แล้วคุณพี่รู้สึกยังไงบ้างคะว่าแบบ "เฮ้ย! เราต้องทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย" รู้สึกว่าเสียดาย เวลาอะไรหรือเปล่า?
อา อา อืม อา ค่ะ ไม่รู้สึกเสียดายเวลาเลยค่ะ รู้สึกเหมือนกันเลยว่าแบบ มันคุ้มค่า มันดีแล้วที่เราได้ทำงาน มันดีแล้ว มันดีมาก ๆ เลยที่เราได้เริ่มต้นชีวิตก่อนคนอื่น
ค่ะ อา ช เห็นด้วยค่ะ
แล้วมันทำให้ มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตในช่วงที่ยากลำบากจริง ๆ อะในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจ หรือว่ามันยากลำบากสำหรับเราด้วย หลาย ๆ คนด้วย อย่างเงี้ย มันเรา ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันน่ะ
ค่ะ อา เข้าใจเลย ค่ะ
เราทนอะไรได้ดีกว่า
คนอื่น ๆ
คนอื่น ๆ เราเข้าใจ เราเข้าใจว่า เออ ทำไมมันเกิด 1 เกิด 2 เกิด 3 แล้วทำไมมันถึงเกิดแบบนี้กับเราหรือเกิดกับประเทศเรา อย่างเงี้ยค่ะ
ที่เขาไม่เคยเจอมา ค่ะ อา ใช่ ใช่ เพราะหลาย ๆ คนเชื่อว่า ไม่เคยผ่านความยากลำบากมา แล้วก็พอเจอสถานการณ์อะไรที่มันไม่ทันตั้งตัวก็จะล้มได้ง่ายถูกไหมคะ?
เออ อา ใช่ ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความอดทน ไม่มีภูมิคุ้ม กัน เออ
แต่ว่า ใช่ ๆ ใช่ มันก็จะกลายเป็นว่า อ อ นั่นแหละค่ะ ไม่มีภูมิคุ้มกัน ไม่มี ประสบการณ์ก็เลย เป็นไปโทษอย่างอื่นสักมากกว่า มากกว่าที่เราจะแบบ อุ๊ย เราจะใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมา
เออ นั่นมันเหมือนกับวุฒิภาวะเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ เห็นด้วย
ว่าเราทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยมันทำให้เรามีวุฒิภาวะ ได้
ได้วิเคราะห์ อะไรอย่างงี้
วิเคราะห์ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเราอะได้ดี
ใช่ ใช่ ได้ดีกว่าคนอื่น ที่เขาไม่เคยผ่านตรงนี้มา
ถูก ได้ดีกว่าคนอื่น ถูก แล้วทำให้เราแบบว่า เอ่อ แบบประคับประคองชีวิตเราให้แบบ เออ มันไปตลอดรอดฝั่งได้อะเนาะ
ใช่ ๆ ใช่ค่ะ เหมือนคนที่ เขาเรียกอะไร มองภาพกว้างกว่าคนที่ยังไม่เคยมองภาพกว้างมา อะไรแบบนี้ค่ะ
เออ อืม ๆ ๆ ๆ ใช่ ถูกต้องเลย ดีจังเลยค่ะ
ค่ะ เออ รู้สึกเหมือนกัน รู้สึกว่า ค่ะ
ดีค่ะ ที่แบบว่าได้เจอเด็กรุ่นใหม่ แล้วก็แบบมีความคิดที่แบบว่า เออ อยากจะทำงาน อยากจะแบบ เออ เริ่มต้นอะไรของตัวเองอะ เออ
<chuckles> ขอบคุณค่ะ คือเหมือนว่า เคย ตอน น ตอนเด็ก ๆ ที่บ้านก็รู้สึกว่า เป็นลูกคุณหนูมาก่อน แล้วก็มีช่วง ที่ลาก ยากลำบากมา ก็เลยรู้สึกว่า การที่เรามีประสบการณ์ หรือการทำงาน การหาเงิน อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน เพราะว่าการที่มีเงินสำรอง หรือว่าการที่เรามีแผนสำรองกับชีวิต มันน่าจะดีกว่าในการที่อยู่ดี ๆ ล้ม แล้วเราไม่มีทางเลือกอะไรเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ๆ โอ๊ย น่ารักจังเลยค่ะ เออ หวังว่าในสิ่งที่จะทำต่อไป งานที่จะทำ หรือว่าพรอเจกต์ที่กำลังเตรียมตัวอยู่อะ ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ
เออ ค่ะ อา ขอบคุณค่ะ <inhales> ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ พี่ก็เหมือนกันนะคะ ขอให้ใช้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกทำ เลือกใช้ชีวิต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอ ให้ <chuckles> ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ
เออ โอ้ย ดีจัง วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ แล้วก็ เอ่อ มุมมองใหม่ ๆ จากคนที่อายุยังน้อยเนาะ
ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากเหมือนกันค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ เพราะว่าหนูก็ยังเด็กก็เลยรู้สึกว่า บางอย่างหนูอาจจะมองแคบไปหรือเปล่า? เทียบกับคนที่เขาแบบว่า ผ่านประสบการณ์มาแล้วเยอะ ๆ มากมาย อะไรอย่างงี้ ขอบคุณมากเลยค่ะ
อ๋อ อะฮะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ